Mmm, setahu aku sih nggak ada ya. Dia tuh bener-bener, eee, orangnya kayaknya terlalu posesif deh. Jadi, kalau ketika dia menemukan suatu hal yang menurut dia nggak masuk akal di dia, terus dia kayak tet kayak mojokin aku terus, kayak nanya-nanya terus sampai detail banget, gitu kan. Nah, setiap kali aku bales juga kadang-kadang dia kayak nggak pernah percaya gitu, jadi kayak ngapain aku jawab kalau misalnya nggak didenger juga kan, jadi kayak bikin kesel nggak sih kalau kayak gitu? Gitu. Terus yaudah akhirnya, mmm, ya paling, kal eee, mungkin mungkin, eee, dia juga kayaknya agak-agak sensitif dengan cerita masa lalu aku ya, memang aku agak-agak lumayan juga ya, punya banyak pacar gitu kan. Tapi kan se sejak aku milih dia kan harusnya dia percaya dong, karena aku kan udah nggak ning udah ninggalin juga, eee, masa lalu aku juga kan sudah berubah gitu, ker ketika pasangan dengan dia, gitu, tapi kenapa dia tetap sangat nggak percaya gitu, sama aku dan susah banget gitu untuk, eee, mengambil lagi kepercayaan dia, karena dia ngerasanya, "Kalau misalnya udah pecah" gitu ya, "kayak gelas ya nggak akan bisa utuh lagi, pasti tetap remuk," kata dia gitu kan. Jadi kayak, "Yah, kalau gitu yaudah kita akhiri aja hubungannya" gitu kan, tapi dianya nggak mau juga gitu Kak, kayak gitu sih.
Mhm. Oh, heeh heeh. Heeh, benar. Mmm, kalau sekarang ini setelah situasi yang dia, eee, ngeliat chat. Itu, mmm, coba Kakak, ingat-ingat lagi deh yang sekarang lebih sering ngontak dari Kakaknya, atau dari pacarnya, Kakak?

Ada sih sebenernya kalau dari sisi hubungan dia memang balik lagi ya, kayak ya normal aja gitu kan, pasangan yang pacaran gitu. Cuman ketika memang ada sesuatu yang hal-hal yang menurut dia itu menurut dia ya, aku tuh kayak enggak prioritasin dia gitu kayak misalnya apa ya, semacam ini aja deh, kayak hal sederhana gitu, aku tuh pengen posting di sosial media gitu kan, tapi dia tuh kayak ngasih syarat dulu, "Pokoknya ya setiap kali kamu posting di sosial media kamu harus kirim dulu ke aku," katanya bahannya. Kan jadi kayak aneh gak sih kayak, ih posting dulu maksudnya aku harus ngirimin dulu kayak verifikasi dulu gitu kayak QA dulu gitu.
Mhm. Heeh. Meskip Heeh, meskipun itu postingannya enggak sama dia, maksudnya Kakak sama teman-temannya Kakak yang lain gitu itu tetap harus dikirim ke dia?
Iya. Iya, karena memang dia juga nggak pernah mau aku posting sih di sosial medianya bener-bener nggak suka. Nah tapi kan ketika aku posting sama teman-teman aku, kenapa dia juga harus pengen tahu gitu kan. Kan tinggal liat aja ya di sosial media gitu kan, kenapa harus aku send dulu gitu sebelum ke dia. Terus kayak dia tuh kayak ngerasanya, "Ya kamu itu, eee, tandanya kamu menghargai aku gitu," katanya gitu. Terus kayak, "Hah, masa sih cuman posting doang kayak tanda menghargai kayaknya l lebay deh," kata aku gitu kan. Ya makanya kayak, <tsk> terkadang, eee, peraturan-peraturan dia tuh kayak nggak mek nggak masuk akal gitu loh Kak. Jadi kayak posesif itu keterlaluan, tapi ketika aku memang butuh waktu gitu ya, butuh waktu sendiri, pengen agak agak jauh dari dia tuh nggak bisa juga karena dia tetep nempel terus sama aku gitu Kak.
Mhm. Mhm mhm mhm. Mmm, ada gak kamu ngobrolin ini sama orang yang deket sama dia misalnya kayak keluarganya atau temen-temen dekatnya dia gitu?
Mmm, dia juga sama keluarganya gak terlalu deket, tapi kalau temen-temen juga dia juga orangnya juga gak punya temen banyak sih Kak, jadi bener beneran aku tuh sama dia cuman kenal sama dia doang, gak pernah ada lingkungannya dia gitu loh. Jadi bener-bener yang dia kenal itu malah temen-temen aku, keluargaku sedangkan aku sendiri sama lingkungan dia dan keluarga dia tuh gak deket sama sekali gitu Kak.